Mhm, eee, sama, Kak, mungkin kalau lagu-lagu yang menurut aku masih enak ya sampai sekarang, eee, itungnya itu udah 1 tahun kan, <chuckles> lagu Walk ini aku memang dengarkan gitu dan, eee, aku nggak ada bosen gitu, Kak. Kalau yang lain ya, mungkin ada yang aku memang suka gitu, oke suka, aku puter terus 2 bulan itu aku du udah muak, Kak, <chuckles> aku <chuckles> aku keluarin tuh biasanya dari playlist aku, udah aku nggak mau ini lagi karena udah capek lah ya dengernya mungkin beberapa bulan setelah dari itu baru bisa dengerin lagi gitu ya, tapi Walk ini sampai sekarang aku masih relate, aku masih nyanyi bareng gitu, eee, mungkin, eee, dari pola-pola lagu yang aku liat ya, eee, ada lagu-lagu yang memang repetitif seperti ini yang memang, eee, gak bosen-bosen kita dengerin sampai sekarang ini karena, eee, lagunya gak terlalu bergejolak, Kak. Kayak mereka gak terlalu ada high note mereka eee, oke mungkin disini kesukaan aku itu lebih ke yang beat-nya cepet tapi beat-nya cepet mhm.
Mmm. Mmm. Oke. Mhm. <laughs> Oke. <laughs> Oke. Mhm, oke beat-nya cepet, kalo li liriknya gak masalah ya, Kak? Iya, yang penting beat-nya dulu, <laughs> oke. <chuckles>
Iya iya beat-nya dulu tuh, eee, sama kayak, eee, si nadanya itu enggak lebay gitu loh, Kak. Jadi enggak terlalu ada high note, atau yang gimana-gimana menurut aku yang flat gitu
Mhm. Jadi masih bisa diikutin ya gitu.
Mhm, sama itu juga sih yang membu membuat gak bosen tadi itu dari beat-nya cepet sama nadanya yang flat aja itu nggak apa-apa itu tuh emang gak bikin bosen sih, Kak, sampai sekarang aku denger gitu yang lagu-lagu yang dengan vibes yang seperti ini contohnya ada The Chase juga dari Heart to Heart gitu kan sampai sekarang aku iya kan! Ya ampun, Kak! Kayak itu tuh vibes lagu debut pertama mereka ya, karena campur-campur gitu.
Mhm, oh iya, tahu aku. <laughs> Betul betul itu booming banget loh katanya, mhm.
Mhm, campur-campur rasanya, eee, sama, eee, kakak mereka kan kayak ada ada vibes Red Velvet nya disitu ada vibes, eee, mmm, iya SNSD terus ada vibes eee, FX disitu jadi
Betul. <chuckles> Betul, SNSD-nya kan kata orang kan sedikit.